Tabii ki. Yani, şöyle oldu. En başında, eee, bizim şirketimiz pandemiyle beraber evlerden çalışma sistemine geçince aslında bunun bizim için daha kolay olduğunu ve onlar için de daha ekonomik olduğunu fark etti. Eee, öyle olunca herkesin evlerindeki bilgisayarlar kaldı. İşte, çok, eee, bir bir sürü proje olan bir, eee, şirket, çalıştığım şirket. Emm, <smacks lips> bazıları evde, eğer ki, böyle, hani, güvenlik açığı olabilecek şeyler varsa o projeler şirketten çalışıyor ama geri kalanları evden çalışıyor. Ben de yarı zamanlı evden, yarı zamanlı şirketten çalışıyorum.
Hı hı. HI hı. Evet. Evden çalışıyorsun. Hıı.